Então, como renovar amizades que esfriaram com o tempo?
Olha, eu eu já tive muitos amigos, assim, que hoje em dia a gente não tem mais nenhuma comunicação, assim. Hã, só se segue no Instagram, e é no máximo isso. Às vezes um curti as se
Sim, e eram amigos mesmo ou colegas? <laughs>
É, éramos éramos amigos, assim, mas era tipo, ai amigos lá da adolescência. Eh, e aí acabou que que mudou muito, assim, a rotina, tipo, ai, minhas amigas da adolescência tudo ficaram grávidas e <chuckles> e eu era a única
Ah, entendi, é. <laughs> Não chegou o seu momento ainda. <laughs>
É, é. E aí e pra mim também não tinha rolado, eu não tinha ficado grávida na adolescência. E e aí elas arrumavam uns namorados meio esquisitos, envolvido com umas coisas esquisitas, e eu não e eu não estava na no meio daquilo, sabe?
<laughs> Hum. Ah, e não estava na sua vibe, também, né, de estar querendo isso.
É! É, não era não era o meu estilo, não. Meu um a a é as minhas amigas elas sempre tiveram, amigas da adolescência, né, elas sempre tiveram a mentalidade, assim, sempre muito diferente da minha, né. Eh, eu sempre eu sempre pensei: "Ah, eu quero ir morar em outro país e tals", e e elas não, elas vi ela elas viviam o momento delas e aí acabou que aconteceu isso, né? Agora cada um foi viver sua vida. Eh, eu lembro que uma amiga minha ela casou, eu até cheguei ser ela teve, te engravidou na adolescência, aí depois ela casou com o pai da criança.
Não era seu perfil mesmo, né? Sim. Ah, que interessante. Nossa, tudo parece que todas as suas amigas engravidaram na adolescência. <laughs>
Aham, aham. E aí ela

Eu acho que não seria um problema não, para mim não seria um problema, ti entendeu? Se uma amiga minha, tipo: Ah, essa é a minha melhor amiga, eh, tem o meu marido no Ins no Facebook dela. Eu acho que isso não teria problema. Mas, eh, eu achei estranho também isso essa situação. Primeiro que era uma pe primeiro que eu estava noiva, segundo que era um cara super feio, que não fazia o que não fazia o menor sentido.
<laughs> Não tinha ze Você não tinha ze Você tinha zero interesse nele, hã. Foi tudo sem querer.
Não, não, não fazia o menor sentido para mim. E aí ela foi, eh, fa me deu a me mandou essas mensagens bem mal educadas e tals. Mas aí foi uma amizade, assim, que eu perdi, mas que eu já estava perdendo antes mesmo, né? Então assim, eh, hum, não fez muita diferença e também não é uma pessoa que, tipo: Ai, nossa, faz muita falta na minha vida. Não. E eu morava em outro estado j Eu também estava morando em outro estado, ela morava no Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio Grande do Sul. Então então assim, nada fazia sentido, sabe? Mas, enfim, eh, então, assim, eu já perdi muitas amizades, hã, por questões de coisas na vida.
Sim. Não, essa essa foi por uma questão super, tipo assim, se a gente for parar para pensar, né? Ela foi mais assim uma ami colega aí, né, até parecia que você considerava ela uma amiga, mas não é uma atitude de amiga também, né? Para gente ser sincero.
É. Sim, sim, é. Nada a ver, nada a ver, eh, hoje em dia
O que o que que você espera de uma amiga, né? Nun nunca vai esperar uma coisa dessa.
Pois é. É, é. E aí eu nunca conversei com el depois eu nunca mais conversei com ela, ela nunca mais conversou comigo, mas a gente se segue, né, no Instagram e tal. Mas a maioria dessas amizades de de adolescência eu não tenho mais. Eh, eu tenho 1 na realidade eu tenho 2 amigas que eu conheci elas na na aula de violino que eu fazia, hã, e a gente se afastou, eh, a gente era bem nova assim, hã, sei lá, 8 anos, 9 anos de idade. E aí depois na fase da adolescência, assim, a gente se afastou, né, depois que eu saí da aula de violino e tals. Mas essas não engravidaram não, <giggles> e essas eram outras. E aí, eh, depois de um tempo
Sim. <laughs> Sim. Eh, mas você você tinha comentado também, né, que você falou, ah, que você pensava em ir para fora do país e por isso também que sua vibe era totalmente diferente. Isso acabou acontecendo? Você mudou de país e você acabou se afastando por conta disso também?
Aham. Sim.